Nasıl bir evde büyüdün, böyle, ev deyince gözünde tam olarak ne can canlanıyor?
Eee, bir mahalle evinde büyüdüm aslında. Eee, hani, ııı, çocukken bahçede oynama, o sokakta oynama, ııı, şeyi olan, ııı, aaa, öyle bir, ııı, ortamdı. Müstakil değildi ama 2 katlı bir evdi. Öyle bir evde büyüdüm. Iıı, evimiz de, eee, yani, 3+1 normal bir daireydi. Şey değildi, hani, eee, ama şey, ııı, seviyorduk biz, mutluyduk orada çünkü o bahçede oynamak
Hı hı. A, ne kadar güzel. Müstakil bir ev miydi? Hı hı, anladım. Hı hı. Hep aynı evde mi geçti çocukluğun?
Hayır, hayır sonrasında başka bir semte taşındık. Eee, yine ama, ııı, yani, büyük şehir olduğu için yine bir daire apartman dairesindeydik. Eee, o şekilde geçti küçüklüğüm.
Hıı. Anladım. Hı hı. Anladım. üç artı bir bir evde büyüdüğünden bahsettin, kaç kardeşin vardı?
2 kardeşim var. Eee, yani, 2 kardeşim derken benimle birlikte 2 kardeşiz, 1 ablam var. Eee, birlikte ı yani, aynı odayı paylaşıyorduk. <giggles>
Hı hı. Anladım. Anladım. Eee, nasıl bir odayada odaydı bu? Mesela, bir ranza mı vardı aranızda? Nasıl bir, eee, dağılım yapmıştınız oda içerisinde bir de?
Eee, küçük yaşlardayken ranzamız vardı. Eee, 1 tane de hiç unutmadığım bir çalışma masamız vardı ama daha sonra, eee, genç kızlık, eee, dönemlerine geçtiğimiz zaman, eee, normal yataklara geçtik. <chuckles>
A, ne kadar güzel. Hı hı. A anladım. Peki, ranzada altta mı yatardın yoksa üste mi?
Ben altta yatardım çünkü, böyle, işte, yukarı çıkmak, işte, "ay, düşeceğim." falan korkusu olan biraz çıtkırıldım bir çocuktum. O yüzden, eee, altta yatardım. Ablam da çok heyecanlı, böyle, eee, şey, ımm, adrenali yüksek bir çocuktu, ııı, o yukarıda yatmayı tercih ederdi.
Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Anladım. Peki, bu se düzenli, tertipli birisi miydin, eee, küçüklüğünde?
Eee, evet, ben küçüklüğümü hatırlıyorum. Ya, annem çok, ııı, takıntı derecesinde bir, ııı, düzeni olduğu için, eee, biz de ister istemez öyleydik. Belki biraz, hani, kız çocuğu olmanın da getirdiği etkiyle, eee, düzenliydik. Yani, böyle odamız, eee, derli toplu olurdu, ııı, evi öyle çok dağıtmazdık. Eee, küçükken de daha derli topluyorduk, yani.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, sonrasında başka bir eve taşındığınızdan bahsettin. Bu aşağı yukarı hangi yaşlara tekabül ediyordu?
Eee, o da ilkokul, uuu, 2'nci sınıfa geçtiğimiz yazdı, hiç unutmuyorum. O zaman, eee, ııı, taşınmıştık oradaki evimize. Eee, orada farklı bir semtteydik ama yine aynı şekilde, eee, bu sefer ablamla benim odalarımız da ayrıldı. Eee, ayrı ayrı odalarda, evet, eee, daha işte gen
Hı hı. A! Çok güzel. Kendi odanı ilk defa eee, çok aslında erken yaşta, eee, sahip olmuşsun.
Evet, evet öyle oldu. Iıı, daha sonra da, işte, zaten genç kızlık felan, sonra da evlilikle birlikte o evden ayrıldık.
Hı hı. Anladım, peki, nasıldı kendi odana sahip olmak? Mesela, böyle, eee, di dizaynına, efendime söyleyeyim, eşyaların konumuna falan sen karar verir miydin yoksa genelde annen mi çekip çevirirdi?
Yo, hayır. Eee, annem o konuda bizi çok özgür bırakırdı, eee, biz, eee, kendi isteğimize göre Daha, böyle, şey, eee, küçük yaşlardayken, işte, duvarlarda posterler, felan, öyle bir tarzdaydı. İstediğim şeyleri asardım. Annem de hiç sesini çıkartmazdı ama daha sonra büyüdükçe, böyle, eee, herhâlde bende de annemden aldığım o o düzenle Evet, eee, sadeleşmeye gittim ve hatta, hiç unutmuyorum, bir gece, böyle, işte, 1 mantar panom vardı, onun üzerinde bir sürü kâğıtlar, eee, posterler, filan, duvarlar doluydu, böyle. Gece bana bir sıkıntı bastı ve kalkıp onları tabii, ama bu bunu söylediğim yaşlar, böyle, 16 yaşlarım, filandı. Hepsini topladım ve o an itibariyle de, eee, daha sade bir düzene geçtim.
I hı. A! Ne kadar güzel. I hı. Bir sadeleşme dönemi falan mı yaşadın? Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, eee, bu sadeleşme döneminden sonra mesela, eee, be anladığım kadarıyla, odanda bir düzenleşmeye gittin. Bu mesela, eee, ruh hâline nasıl yansıdı? Başka mesela, eee, neleri değiştirdin hayatında bu süreç esnasında?
Eee, ben zaten çok fazla, yani, kullanmadığım eşyaları tutmayı, ondan sonra çok kalabalık evleri ve odaları hiç sevmem. Eee, dolayısıyla, eee, böyle, hep sade, az, eee, işime yarayan eşyalar ve hoşuma giden tabii ki, eee, dekoratif olarak da hoşuma giden eşyaları tercih ederim. Eee, bir de şöyle bir şey var, ben, eee, yalnız kalmayı da çok seven bir insanım. Hatta moralim bozukken felan bile, böyle, hani, önce bir kendi içime çekilip, orada kendimi tedavi edip, öyle dışarı çıkarım. O yüzden odam benim için, eee, o yaşlardan itibaren çok kıymetliydi. Ve, eee, kendi isteğime göre sade bir odayla, eee, orada mutluydum.
Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Aslında çok erken yaşta, eee, yalnızlığı deneyimlemişsin ve bunun aslında sana daha da iyi geldiğini keşfetmişsin. Eee, ama şeyi merak ediyorum, mesela, eee, ablanla odalarınızı ayırdıktan sonra, eee, bazı zamanlarda mesela, eee, onunla bir arada olmayı özlediğin için birbirinizin odasına girip çıkar mıydınız rahatlıkla, bir şeylerinizi paylaşır mıydınız?
Evet. Tabii ki. Evet, yani, ablamla aramızda, eee, 5 yaş fark var. Küçükken, yani, ben, eee, daha küçük yaşlarımda, eee, çok fazla bir paylaşımımız olmuyordu ama ben de büyüyüp, böyle, hani, o genç kızlık, ergenlik dönemine geldiğimde artık aramızdaki yaş farkı kalktı. Eee, birbirimizin odasına giderdik, birbirimizin kıyafetlerini giyerdik. Eee, yani, hani, odalara ayırmak çok da bir şeyi değiştirmedi. Biz, yine birlikte çok güzel vakitler geçirirdik. Yani, şimdi kişisel ilişkimizin temeli o yıllarda atıldı bence.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Ne kadar güzel. Anladım. Ne kadar güzel. Eee, daha sonrasında sen evlilikle, eee, eee, kendi evinden ayrıldığını söyledin. Eee, ablan senden daha erken mi evden ayrıldı?
Evet. Evet, ablam benden daha erken ayrıldı.
Eee, peki, o gittikten sonra mesela, evde neler değişti? Odanı değiştirdin mi, mesela, yoksa kendi odanı, ııı, kullanmaya devam mı ettin?
Kendi odamı kullanmaya devam ettim. Eee, o onun odası da kaldı. Biraz daha, hani, böyle, hem, eee, misafir geldiğinde ya da ablamlar geldiğinde kalabilmeleri için hem de biraz daha oturabilir bir hâle dönüştürdü annem ablamın odasını ama yine onların, ııı, odasıydı. Eee, ben o kendi odamı, zaten, çok sevdiğim için değiştirmek istemedim, kendi odamda kaldım.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım, peki, eee, sen de aile evinden ayrıldıktan sonra, eee, nasıl bir eve, eee, geçtin? Eee, istediğin tarzda bir eve mi taşındınız yoksa, eee, koşullar başka şekilde mi gelişti? Aslında, şeyi de öğrenmek istiyorum, hani, hayalinde nasıl bir ev vardı ve sen, eee, nasıl bir eve, eee, taşındın? Orada nasıl bir düzen kurdun? Bunu merak ediyordum.
Hı hı. Evet. Eee, benim, eee, e evlendiğimde ilk evlendiğimde, eee, m, yani, orada da değişik bir konu vardı. Bizim çalıştığımız şirketten bir arkadaşımla bir evlilik yaptım. O da ya ı yasaktı. <chuckles> Aynı şirkette çalışanların evlenmesi yasaktı, evet. Eee, dolayısıyla biz
Hı hı. Hı hı, ne kadar güzel. Hımm. Aynı şirkette çalışanların evlenmesi yasaktı, anladım. Evet, bazen şirketler bu tarz politikalar, eee, uygulayabiliyor.
Evet. Eee, biz onun için gizli bir evlilik yaptık ve çok, böyle, hani, hiç, b ımm, planlamadığımız bir zamanda oldu ve, eee, şimdiki eşimin, eee, o zamanki erkek arkadaşımın, eee, bekâr evine taşındık. Orası da 1+1 di. Ondan sonra daha sonra istediğimiz tarzda bir eve taşındık, yani, bir süre orada yaşadık.
<chuckles> Hı hı. A! Anladım. Hı hı. Nasıldı 1+1 bir evde yaşamak? Özellikle, ailenle beraber 3+1 evde yaşıyordun daha sonrasında hatta, evde 1 tane boş oda vardı. Kendine ait bir odan vardı. Şimdi sadece, eee, bir evi değil bir artık odayı da paylaşmaya başladın. Eee, bunu bu, mesela, neleri değiştirdi? Nelerde zorluk yaşadın?
Evet. Hı hı. Hı hı. Iıı, şöyle bir şey, aslında 1+1 evde yaşamak, özellikle de evliliğin ilk zamanları, hani, çocuk falan da yokken zaten flört ediyor gibi oluyor o e ilk zamanlar. Eee, ııı, çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ama en büyük sorun çok, ııı, çabuk toplanması ve çok çabuk dağılmasıydı. <chuckles> Toplanma kısmı güzel ama, ııı, yani, bir tane bir şey koysanız ortalığa, ııı, dağınık görünüyordu ev. O açıdan, ııı, biraz sıkıntılıydı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anlıyorum. Hı hı. Evet, an Hı hı. Peki, mesela, eee, kendi eşyalarını sığdırma noktasında zorluk yaşadın mı? Çünkü kendine ait bir odan vardı, bir gardırobun vardı belki. Iıı, artık, iii, birisiyle, her ne kadar sevdiğin de bir insan da olsa, onunla paylaşman gereken evin alanları vardı. Kendi odanda bir kere, eee, özel bir alanın vardı, kişisel alanın vardı. Artık, eee, evde, eee, anladığım kadarıyla 1+1 bir ev olduğu için bu du alan kısıtlanması yaşayabilir. Mesela, bunlarla alakalı ne hissettin?
I hı. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Iıı, ya, o sıralar h hani, aşk, ııı, insanın gözünü kör eder ya, ev felan görmüyordum. Ayaklarım yerden kesilmiş duru durumdaydı. Iıı, şey, ben, böyle, dolap düzeni falan çok severim. Mesela, işte, eee, askıya astığım şeyler, işte, boyları, renkleri falan onlara göre hep böyle gruplarım, o şekildedir ve dolabı açtığın zaman böyle çok düzenli görünür. Eee, orada da tabii ama yer daha kısıtlı olduğu için, böyle, hani, üst üste koymak ya da, işte, biraz daha, böyle, sıkışık, ııı, asmak eşyaları, kıyafetleri gibi, öyle şeyler yaşıyordum. Iıı, bunun en ya, onlar çok güzeldi, hiçbir sıkıntı yoktu. Tek zor tarafı, ııı, bir tane bir şey alınca dolap olduğu gibi bozuluyordu, tekrardan <chuckles> evet, düzenlemek durumunda kalıyordum.
<chuckles> Evet. Ne kadar tatlı, evet. A! öyle mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım, evet. Hı hı. İster istemez bozuluyordun. Hı hı, anladım. Eee, peki, eee, sen, aslında, erkek arkadaşının evine taşındığını söyledin. Dolayısıyla, evin dizaynını çok fazla değiştirebildiğini düşünmüyorum. En azından ilk başta. Eee, dolayısıyla erkek arkadaşının uyumuna, daha doğrusu evine, birazcık uyum sağlamak durumunda kaldın. Eee, bu süreçte zorlandığın şeyler oldu mu?
Evet. Hı hı. Eee, şöyle bir şey oldu. Erkek arkadaşım başka bir evde oturuyordu. Oradan buraya geçtiği zaman, eee, ben hayatında olduğum için o eve aslında biz kendi isteğimize göre, yani, eee, ı dizayn etmiştik. Evet, yani, mobilyalar işte, a atıyorum buzdolabı, çamaşır makinesi falan her şeyi, hani, birlikte, eee, zaten Evet, birlikte seçerek aldık. Eee, dolayısıyla şeydi. Hani, ben zaten orayı kendi evim gibi hissediyordum. Eee, y taşındığım zaman da bir, eee, zorluk yaşamadım. Kendimi ait hissettim oraya.
Hı hı. Hı hı. A! Öyle mi? Hı hı. Anladım, bu hep aslında planlıydı, yani. Hı hı. Hımm. Anladım. Çok güzel, peki, daha sonrasında ev değiştirdiniz mi?
Hı hı. Evet, değiştirdik. Hatta, eee, şehir de değiştirdik. Eee, sonra geri geldik, eee, yaşadığımız şehre, evet. <chuckles> Eee, şirket artık, eee, bitmişti. Eee
E A! Öyle mi? Dolayısıyla şirketi de değiştirdiniz. Hı hı.
O yüzden şey, ımm, ben zaten, eee, bebek oldu falan çalışmayı bıraktım, ııı, ve şehir değiştirdik. Ama şimdi evlendiğim şehre, eee, geri döndüm sonrasında. O şekilde, evet.
I hı. Hıı. Anladım. Anladım. Şeyi merak ettim ama tam orayı çünkü anlayamadım. Eee, çocuk sahibi olmaya anladığınızdan son anladıktan sonra mı ev değiştirmeye karar verdiniz yoksa zaten aklınızda mıydı?
Yo, aklımızdaydı. Çünkü dediğim gibi, hani, bu şirket olaylarından dolayı, tamam, bir evlilik aklımızda vardı ama, bö bir anda, böyle, "Hadi, olsun." felan gibi yap yaptık ve, eee, evi falan planlamadık. O sırada dedim ya, aşk insanı, eee, bazı şeylerini görmesini engelliyor. Dolayısıyla, eee, oraya taşındık, ııı, yani, ben taşındım erkek arkadaşımın yanına, sonra, ımm, başka bir yere taşındık, bebek öyle geldi.
I hı. I hı. Evet, evet. Hı hı. Anladım. Peki, o yeni evinizde nasıl bir düzeniniz vardı, biraz daha bahsedebilir misin?
E, tabii orası daha büyük bir ev olduğu için, işte, atıyorum, ııı, ben de, emm, az önce de söylediğim gibi, böyle, çok meraklıyım, böyle, düzene, işte, organizer'lar kullanmak falan bunlar çok seviyorum. Mesela bir ayakkabı dolabına
Hı hı. Evet. Anladım. Biraz da annenden de gelen bir şey olduğundan bahsetmiştin.
Mu muhtemelen öyle bir şey. Eee, mesela ayakkabı dolabını bile, hani, şu rampalara falan konulur ya ayakkabılar, işte, onların ölçülerini falan alarak sipariş verip yaptırmıştım. Eee, o onun için evet, eee, yani, hem, ııı, kolay kullanımlı hem de kendi isteğime göre, eee, bir düzen kurdum, i daha geniş bir evde.
Evet, evet. Hıı. Anladım. Anladım. Aslında, eee, seçtiğin ürünlerde gerçekten, hani, kişiselleştirilmiş bir şeyler olmasına o zaman, anladığım kadarıyla, eee, dikkat ediyorsun.
Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Iıı, yani, seviyorum da, hani, böyle, ııı, bu tür işleri. Evle uğraşmayı, dekorasyon felan çok hoşuma gidiyor.
Hı hı. Çok güzel. Anladım, eee, artık daha büyük bir eve geçtiğinizden bahsettin, eee, ama bir önceki evde de mobilyalarınızı yine siz seçmiştiniz. Bu mobilyaları taşımış mıydınız yeni evinize?
Evet. Eee, ba bir kısmını, yani, zaten oraya çok fazla mobilya alamamıştık, hani salona 1 tane sehpa ve koltuk L koltuk koyunca dolmuştu. <chuckles> O yüzden, eee, onu, eee, yeni evimizin 1 odasına koyup diğer eşyaları yeniden, eee, aldık.
Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Hıı, anladım. Aslında, ilk de evdeyken biraz daha sıkışık bir düzeniniz vardı, 2'nci evenize geçtiğiniz zaman, eee, birazcık daha, eee, özellikle senin seçimlerinin, eee, evin genel düzeninde belirleyici olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Yani, eşimle birlikte hep karar verip, birlikte seçtik. Allah'tan zevklerimiz de birbirine uyuyor. Hani, onun bana gösterdiği ya da benim ona gösterdiğim şeyleri beğenebiliyoruz birlikte. O açıdan şanslıyım. Eee, yeniden öyle bir düzen kurduk kendimize.
Hı hı. Hıı, ne güzel. Hı hı. Sonra, eee, çocuk sahibi oldunuz ve, eee, zaten o mevcut evinizde, eee, çocuk için özel bir odanız var mıydı?
Evet. Tabii, tabii, vardı ona, eee, gelmeden hazırlamıştık odasını.
Hı hı. Anladım, o konularda, mesela, bir çocuğa bir oda kurarken nelere dikkat edin? Kendini açıkçası, hani, bir anne olarak daha konforlu, eee, olacak şekilde mi, eee, sence odayı düzenledin yoksa, eee, bir çocuk olsaydın nasıl bir odan olurdu? Onun hayaliyle mi acaba o e odayı kurdun, onu merak ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, tabii ki konfora, işte, o rahat etmesine ya da kullanılan malzemelerde, işte, boyası felan, onlara fe dikkat ettim muhakkak ki ama, ben, yani, böyle, işte, çok sevimli bir oda yapmaya çalıştım. Hani, çocuğun orada mutlu olması, eee, hissi ile. Yani, hani, iii, etrafına baktığı zaman hâlbuki bebek, yeni doğmuş bebek bunu anlamayabilir ama yine de etrafına baktığında, o onu mutlu edecek bir oda hazırladım ona.
I hı. Hı hı. Evet. Evet. Pek anlamayacak aslında ama evet. Anladım, çok güzel gerçekten. Buna, eee, dikkat etmişsin. Eee, ama daha sonrasında, eee, çocuğun galiba biraz büyüdükten sonra, eee, eski oturduğunuz şehre geri döndünüz. Öyle mi oldu?
Hı hı. Hı hı. Evet, evet, doğru. Evet, öyle oldu.
Peki, şu an nasıl bir eviniz var? Son olarak, eee, biraz da o ondan bahsedelim.
Şu anda yine bir, eee, apartman katında, yine bu sefer başka bir yerde. <chuckles> Ondan sonra çok yer değişikliği yaptık, eee
Hı hı. Bu arada taşınmak zor muydu, bu kadar çok fazla? Ev taşımak özellikle.
Eee, taşınmak Ev taşımak zor, fakat ben çok seviyorum. Çünkü her seferinde yenileniyorsun, işte, hani, gereksiz bir sürü eşyayı, eee Evet, eee, atıyorsun, her şey bir, iii, dip bucak temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla, eee, ben evet, her ne kadar yorucu olsa da, eee, taşınmayı seviyorum ben.
Hıı. Hıı. Yeni bir sayfa açma fikri hoşuna gidiyor. Hı hı. Anladım. Eee, şu an mevcut oturduğunuz evinde, eee, mutlu musun, nasıl hissediyorsun?
Evet, çok mutluyum. Yani, ben şey, bütün evlerimde çok mutluydum. Burada da çok mutluyum. Yani, eee, herhâlde severek, eee, yaptığımız için, hazırladığımız için böyle hissediyorum. Çünkü bütün evlerimizde hep çok mutluydum.
A! Ne kadar güzel! Maşallah diyelim! E, tabii içine sinmesi de çok kıymetli, açıkçası, yani, gerçekten, eee, sonuçta gerçekten, eee, günümüzün, eee, birçok saatini aslında evimizde geçiriyoruz. Özellikle, eee, çocuk baktığından bahsettin ev hanımları olarak. Dolayısıyla bu süreç biraz daha uzun olabiliyor. O yüzden hem içine sinmesine hem de, eee, mutlu anılar biriktirmene çok sevindim açıkçası.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de mutluyum. Herkesin mutlu bir evi olur umarım. <chuckles> Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Maşallah diyelim. Eee, çok keyifli bir sohbetti gerçekten, eee, teşekkür ediyorum tekrardan.
Benim için de öyle. Geçmişi hatırladım yeniden ve çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum soruların için.
Hı hı. Rica ederim, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.